Ah, para sayo, ano yung mga pinakaimportanteng dapat tandaan, para masigurado na safe at praktikal yung, ah, online shopping. May mga ginagamit ka bang paraan para talagang sigurado ka na safe yung mga pinamimili mo, online?
Ah M oo, 'pag online kasi, ang laki kasi ng kaibahan ng online shopping sa sa personal na mag-sho-shop ka sa mismong tindahan 'di ba. Kasi nga, oo, na-impluwensyahan na tayo ng technology, pati 'yung pag-sho-shopping natin, mas pinadali. Kaya may online shopping na tayo. Para sa akin, para maging safe at praktikal 'yung pag-sho-shopping ko online, mini-make sure ko na unang-una, tinitignan ko muna 'yung reviews. Kung etong etong shop na ba 'to is okey 'yung mga reviews niya, kasi puwede 'yung reviews puwede din madaya do'n 'to 'di ba, kasi mm.
Mm. Tama. Mm. Mm. Hmm, okey. Oo. Oo, 'yung ano lang 'no, parang, ah, binayaran nila para mag-review ng maayos, oo, ayun.
Ayan, or minsan, sila din mismo gumagawa sila ng sa ng ibang account tapos mag-re-review sila ng maganda do'n. Kaya ang next kung tinitingnan is 'yung mismong seller, rating, at saka kung ilan na 'yung naka-follow, lalo na for example na lang, sa Shopee, eto mas madalas ako nag-o-online shopping sa Shopee, eh. Mm, so, tinitignan ko 'yung seller, kung ilan na 'yung naka-follow sa kanya. Kasi 'pag mas madaming naka-follow, parang mas mataas 'yung chance na legitimate siya, kumbaga, gano'n. Oo, tapos 'yung ayan, oo, totoo, gano'n din tinitingnan ko rin siya tapos sa dami ng orders kung marami na 'yung umorder sa sa shop niya. At mm, lalo na kung verified seller siya katulad na lang 'pag sa Shopee makikita mo kung mall, eh, mall guaranteed, ibig sabihin mm, mm, ibig sabihin oo. Oo, ibig sabihin, mas ano siya mas legitimate siya, so, gano'n. Pero nag o nag-o-online shopping kasi ako depende sa i-pu-purchase ko, 'pag pagkain hindi talaga.
Naku. Mm. Hmm, okey. Oo. Sa Shopee, okey. Hmm, okey. Oo. Tama, mas mapagkakatiwalaan 'pag madaming nagfo-follow, oo. Oo nga. Hmm, okey, okey. May nakalagay na do'n na mall guaranteed, okey, okey. Mm. Okey. Ah, ayaw mo ng bumili ng pagkain online, okey, okey sige.
Hindi talaga. Mm. Pag pagkain at saka gadgets. Hindi talaga. Kasi hindi ko siya nakiki ayun.
Hmm, bakit pati gadgets, oo, bakit pati gadgets ayaw mong i bilhin?
Oo, pati gadgets, kasi siguro kasi meron akong kakilala before na na-scam siya, online, oo. Although <chuckles> 'yun nga, 'yung nangyari, di ba? Although meron naman na tayong, ah, batas na
Naku, anong nangyari do'n? Oh, sige.
ah, nagpoprotekta sa mga online shopping na maging safe at practical, may batas kasi tayo dito sa Pilipinas, eh. Kumbaga, ah, map maaano sila, ah, makakasuhan kung sakaling mang-scam sila online. Pero kasi hindi mo maiiwasan na ma-scam ka di ba at marami pang proseso para mabawi mo 'yon if ever na mababawi mo pa siya. Bumili siya ng totoo ayan, ganiyan, bumili siya ng cellphone online, tapos ano, um, hindi siya hulugan, eh, talagang binayaran niya ng buo. Tapos mm, hindi tumatanggap 'yung seller ng cash on delivery.
Mm. Mm. Okey. Tama. Oo, mahaba nga at saka mahirap. Mm. Buo na, oo. Okey.
So pagdating sa kanya, iba na yung natanggap niya. Hindi cellphone.
Ah, ano 'yong natanggap niya? I imbes na cellphone?
Alam ko ang natang hindi siya hindi rin siya bato, 'yong iba bato 'yong natatanggap, eh, nababalitaan ko, eh. Hindi naman bato pero ibang bagay, which is mababa 'yong value kumpara sa cellphone.
Oo, may mga ganun ngang balita. Mm. Mm, kumpara sa cellphone. Kawawa naman 'yong tao. Pinaghirapan niya 'yong pera, 'di ba, tapos gano'n na lang 'yong matatanggap, oo. So simula no'n hindi ka na talaga bumibili ng gadgets dahil, ah, sa nangyari sa kaibigan mo, natuto ka na talaga. Mm.
Oo, yun totoo. Oo. Mm. Ay, <chuckles> Oo, gano'n. Tsaka 'yon naman yung kagandahan kasi hindi ako masyadong nagtitiwala. Parang alam mo 'yon, sa dahil nga parang nagkakaroon ako ng trust issue parang <chuckles> nai-connect ko na rin siya sa online shopping. 'Yong sa tiwa <chuckles>
Mm. Mm. Parang mas ano parang parang medyo may pagkasegurista ka gano'n, oo, hindi hindi ka masyado hindi ka masyadong naniniwala sa mga sabi-sabi lang, 'no, talagang binubusisi mo bago ka pa mag ah, bago ka bumili kasi nga, pera 'yon, eh, 'di ba sayang naman. Pero bukod sa ano 'no, bukod sa pagkain at saka sa gadgets, may iba ka pa bang bagay na ayaw mo talagang binibili online? O, 'yon lang dalawa na 'yon?
Ayan, oo 'yan 'yan ta Ayan, totoo. Mm. Oo, ganun. Oo. Yun lang naman, siguro kung appliances din, madagdag ko na rin. Like, television, alam mo 'yong may mga warranty? May mga warranty naman, pero, kasi may warranty 'to, kasi malaking bagay 'to eh, 'di ba? Ibig sabihin. So, hindi ko siya binibili, mas gusto ko siya, 'yong nakikita ko 'yong, bagay na 'yon. Mm, para.
Hmm, okey, okey. Mm. Tama, mm. Hmm, pumupunta ka talaga dun sa mga mall, para bumili ng appliances, okey, okey.
Yan, oo sa oo, sa mga physical stores talaga ako pumupunta kasi, para sa'kin kasi kapag nagkaroon ng aberya, like, sira pala 'yong dumating sa'kin, mapapalitan ko naman siya, gano'n, mababalik naman. Pero kasi, ang laki ng abala, lalo na kung mabigat din 'yong ano mo, lalo na kung appliances, mabigat 'yong, 'yong bagay na 'yon, malaking aberya pa eh. Tapos 'yong cellphone, gano'n din. So para sa'kin, pinipili ko lang dun 'yong binibili ko dun, online. Pero 'yong mga gamit sa bahay, like sa pang-gamit sa kusina, sa kuwarto, sa banyo, mga damit, 'yan binibili ko naman siya online. Mm. Ayan, oo, oo, okey lang din. Yo'n.
Mm. Tama, tama. Mm. Mm. Hmm. Mm. Eh Ah, pati damit okey lang sa 'yo na online na lang, mm, okey. Kasi may mga iba, na ayaw nila bumili ng, damit online, kasi hindi nila nasusukat, at tsaka 'yong mga, 'yong mga laki, 'yong sizes, minsan magkakaiba, 'di ba? Kaya yung iba ayaw, pero sa'yo okay lang na, nakakita ka naman ng online seller, na talagang sakto 'yong sizes sa'yo, okey lang siya? Mm.
Mm. Oo. Oo. Sa'kin naman kasi, before din naman ako bumibili, chine-check ko kasi 'yong description, kung 'yong sizes ba nito is 'yong iba kasi na, stretchable 'di ba? Okay 'yon kung stretchable kasi, nasa lean side naman ako eh. Tapos kapag kapag ano naman, um, kapag may mga, sa description nakalagay kasi do'n na, for example, sa small size, ito lang 'yong, inches na, sakop nito. Tapos sa medium, iba naman, makikita ko 'yon eh, eh, 'yong sa sarili ko naman, alam ko na kung ano 'yong size ng ng katawan ko, from top end to bottom na binibili. So, hindi na ako masyadong nahirapan, unless na lang, kung, iba 'yong nasa description, na dumating. Oo.
Mm. Ah, okey. Oo. Okey, okey. Mm. Mm. Oo. Mm. Ah, oo gano'n nga, 'no? Parang mag pag mag malayong-malayo talaga 'yong, 'yong, 'yong nasa, ah, litrato, tapos 'yong mga description, tapos 'yong darating sa'yo, ibang, ibang-iba talaga 'no? May mga gano'ng klaseng istorya nga, sa Internet 'no? Pero eto, ah, matanong lang kita, meron ka na bang, ah, karanasan, na kay kinailangan mong ibalik ang i ah, isang nabili mo, through online shopping, o hanggang ngayon, talagang maayos pa din 'yong mga transaction mo?
Mm. Oo, gano'n. Ayan. Mm. Oo. Oo. Sa'kin naman, meron ako nag-isa. Um, mm, um, yung hin siguro yung kulay lang iba.
Mm, puwede mo bang ikuwento? Oo. Ah, okey.
Kasi oo, particular din kasi ako sa kulay, lalo na sa damit. Kasi may nabili ako na top, na damit, tapos, ayaw ko kasi yung mga bright colors, alam mo yung matitingkad na kulay. Hindi ko kasi siya masyadong gusto sa damit. So 'yon, kasi yung dumating and then <chuckles> Oo, kasi ano eh
Mm. Tama, tama. Mm. Mhm. <chuckles> Kaya pinabalik mo? <laughs> O, kamusta naman yung ano, yung, ah, pag-uusap niyo no'ng, ah, seller, na maayos naman ba yung proseso? Sige nga pakikuwento mo naman.
Oo, maayos naman yung proseso, kaso lang mat ah, maayos naman siya kausap, kumbaga, ang proseso nag nagme nag-re-reply naman siya agad. Pero yung yung pinakaproseso ng hi ng tagal na hihintayin ko bumalik yung bagay na 'yon, yung item na 'yon, is matagal. Mas matagal pa siya kung
Mm. Hmm, mm. Mga ilang ano, may mga ilang linggo, bago linggo ba inabot o araw na o araw lang naman?
Oo, umabot siya ng isang linggo, umabot siya ng isang linggo, pero yung dumating kasi siya sa'kin, na mali yung naibigay ng kulay, is mga 2 to 3 days lang.
Ah, okey. Mm. Oh, ang laki ng diperensiya, 'no? Mm.
Tapos no'ng oo. Pagkatapos ko siyang ipadala nari na siguro na-receive niya na do'n, umabot ng isang linggo. Bago ko siya nakuha, so, mas matagal. Kaya, mm, gano'n kasi ako kasi tin ayan.
Mm. Oo. Medyo ano nga, 'no, matagal talaga, at saka abala, 'no? Konsumisyon kumbaga. <laughs> Ay, naku. Mm. Pero ano, 'pag bumibili ka no'ng mga, sabihin nating branded na items, 'no, paano mo chine-check kung orihinal talaga o kaya legit, yung mga nabibili mo. Meron ka bang, ah, ginagawang proseso, kasi 'di ba, alam mo naman, medyo talamak yung mga peke ngayon sa merkado. Lalo na online, 'di ba, hindi mo talaga nadadama o kaya nahahawakan yung item. Paano mo chine-check kung talagang, ah, maganda yung kalidad tsaka orihinal yung mga branded items na binibili mo?
Yan, abala din. Mhm, totoo. Totoo, gano'n din. Oo. Mm. Oo. Sa'kin naman, siguro ang branded ko lang, hindi ko masabi kung branded talaga eh, kasi yung ano, um, yung, ah, mini fan na Jisulife.
Mm. Hmm, mm.
Ayun, kasi 'di ba, Japan ano siya, Japan made. Siguro sabi ko na lang din branded, gano'n. Since oo, since pawisin kasi akong tao, um, gusto ko laging may mini-fan ako na hawak. And then, para masiguro ko na, ano siya, na legit siya is, tinitingnan ko kung, sa mismong website. Iba kas sa website sa website kasi ng ano, ng
Mm. Oo, branded. Oo. Okey. Mm.
tawag dito, ng Jisu Life, do'n mo talaga makikita na original siya, kasi nga do'n ka mismong mag-o-order. Do'n naman ako nag-o-online shopping, sa mismong website niya. Hindi siya sa sa Shopee or sa iba pang online shopping na platform.
Ah, okey. Hmm, para para sigurado talaga na, sa kanila ka na bumili diretso, mm.
Kaya oo. Oo 'yan, kasi 'yong iba kasi nag-aano sila, eh, gumagaya sila ng produkto. Pero hindi nilalagay nila mm.
Hmm, mm, kamukha. Kamukha talaga pero hindi pala tunay, mm.
Mm, parang replika, gumagawa sila ng replika na mas mura. So, 'yong ibang tao maeengganyo na bumili doon, 'di ba? Akala nila tunay, pero mas mura. So bibilihin nila, kaya ang ginagawa ko, mismong sa website nila ako nag-o-online shopping. Oo. Oo, gano'n.
Mm. Tama, tama. Mm. Yo oo, na diretso na talaga, ayon mang mabuti 'yon, o oo nga. Pero, pagdating naman sa ano 'no, sa pagbabayad, ano 'yong pinakapaborito mong, ah, paraan ng pagbabayad, COD ba 'yan o nagbabayad ka ba, in advance? Ano ba ano bang ang kadalasan mong ginagamit, at saka bakit 'yon ang napili mo?
Gan Mm. 'Yong method, oo. Mm, do'n na lang din tayo hindi na din tayo lalayo sa Jisu Jisu Life na fan. Sila kasi hindi sila nag-accept ng ano, eh, ng COD. Pero, naiintindihan ko naman na hindi sila nag-accept ng COD, kasi nga, medyo malayo, sa Japan pa kasi siya galing. At saka at tsaka ano, eh, legit naman 'yong website. Kaya nag okey na lang din ako na, through card na lang din.
Mm, mm. Ah, okey. Oo. Mm. Mm.
Mm. Tapos kapag naman sa Shopee, always kailangan COD. <chuckles> Oo, may ganun ako, na kailangan
Ah, okey. 'Yun talaga 'yung ano mo, 'yon talaga ang gusto mo, COD talaga, oo.
Ayan, oo, COD kasi parang ano ako, eh, gaya ng sabi mo kanina, talagang sigurista ako. Oo, sigurista talaga ako lalo na sa online shopping. Alam kong makakarating muna sa'kin <chuckles> bago ko siya mababayaran. Although kailangan ko pa rin talaga siyang bayaran kasi nga, hindi naman kasalanan ni rider na ibigay sa'yo 'yung mali, di ba? Nasa seller pa rin 'yun. So, pero gusto ko rin siyang makita muna bago magbayad. Pero kahit naman katulad ng mali 'yung kulay na nabigay sa'kin, binabayaran ko muna siya agad, sa rider bago ano mm. So, gano'n 'yung ginagawa oo, magkaiba siya, magkaiba ng method ko kung kung paano 'yung ano ko, um, paano 'yung method ko sa pagbabayad.
Mm. Tama, tama 'yun. Mm. Mm. Tama 'yun, tama, mm. Maganda 'yun, maganda. Tama. Mm. Pero ikaw ba may nag may mga ano ba may mga pagkakataon ba na talagang wala ka na ng, ah, choice kundi gumamit ng, ah, ibang method, hindi na COD kagaya no'ng kanina, 'di ba, sa sa Jisu. Nasubukan mo na ba sa kunyari sa bangko naman 'yong pagbabayad, o talagang ano sa ngayon, talagang COD pa rin talaga 'yong inaasahan mo? Nasubukan mo na ba 'yong bank transfer?
Ah, gano'n 'yon. Oo. Oo. Mm, actually hindi pa. Hindi ko pa nasubukan talaga 'yong bank transfer, ano lang, COD lang talaga. Oo, hanggang ngayon, ah, hanggang ngayon kahit kasi may mga ibang online shopping platform na tulad ng TikTok, 'di ba? Lapana na 'yan. Tapos madami pang iba, eh, um, mayro'n pa 'yung, katu kahit sa Watson, puwede ka na mag-online shopping sa Watson, eh, lalo na sa mga oo, lalo na sa mga kababaihan, ano din siya, um
Mm. COD lang talaga, okey. Mm. Mm. Ah, okey. Ay, 'yun 'yun ba 'yung sa mga cosmetics, mga gano'n? Mm.
Ayan, mga cons cosmetics, puwede din mga medicines. So madami din siya puwedeng ano, SHEIN, 'di ba? 'Yong SHEIN, 'di ba, in ano din siya online shopping platform. Pero lahat ng 'yon, COD ang pinipili ko talaga. Oo, segurista talaga. Mm, sinisigurado talaga.
Mm. Mm. Oo. COD na talaga, oo, okey, sigurado talaga ano? Mm. Pero ano, matanong lang kita, 'no, kung puwede mong, ah, i i-share, ano na 'yung pinaka-ano pinakamahal na item na nabili mo sa online shopping? Gaano na kamahal? Oo, kasi hindi ka naman bumibili ng gadgets, 'no, so ano 'yung sa sa ngayon, ano 'yung pinakamataas mo nabayaran ng COD?
Ah, sige. Pina ah, pinakamahal. Oo, sa ano 'to, ah, magkakasama ba 'to or kada item?
Oo, 'yung isang ano 'yung isang bagsak, oo, 'yung mga parang b inabot mo talaga, oo, ano na 'yung pinakamataas?
Ah, isang bagsak. Siguro ang pinakamataas na siguro, 5000.
Oh, malaki-laki na din 'no, mm.
Ano siya, ano kasi 'yon, eh, um, tuwing Pasko kasi nagbibigay ako ng regalo sa mga ano ko, sa mga pamilya. So, eh, isahang anuhan na 'yon isahang orderan na, kahit magkakaiba siyang shop.
Ah, okey. Mm.
'Yon na sa oo. Pero sa isang isang item, ah, hindi aabot ng gano'n, mababa lang 'yong ino-order ko, dumami lang kasi 'yon kasi nga gusto ko nagbibigay din sa ibang tao kahit sa kaibigan ganiyan, oo, ng mga regalo kapag Pasko. Mm.
Oo, ayos. Oo. Oo. Tama naman, mm. Sa ano pag panahon talaga ng Pasko, 'no, medyo, ah, tumataas 'yung gastos naman, si normal lang naman yata talaga 'yan 'no oo.
Oo, 'yun. Oo, ang hirap iwasan din 'no, <laughs> ganiyan.
Mm, mahirap talagang iwasan 'yung mga sa mga ganiyang panahon, medyo ma nalalapit na 'no, o, kaya 'yan, maraming salamat sa ano, ah, pagbabahagi mo ng mga experience mo, maraming salamat din sa oras mo.
Oo, totoo. Maraming maraming salamat din sa magaganda mong katanungan, paalam.
Mm, paalam.